Data viaggio errata.
Esatto, data viaggio errata.
Assurdo. <chuckles>
E lì e d fuori c'è il personale di sicurezza che mi dice: "Ma guardi che, uhm, il biglietto è" io l'ho p l'ho comprato per oggi, ma, ehm, passo e mi dice: "Ehm, data viaggio errata". Lui non ha guardato e mi dice: "Vabbè, non non ti preoccupare, uhm, passa da qui", mi ha aperto lui una, mhmm, un un p diciamo, gate.
Okay
Ehm, passa da qui, fai il controllo di sicurezza e se sei sicuro di aver prenotato per oggi vai poi diretto, ehm, quando chiamano per l'imbarco. Va bene.
<chuckles> Certo. Così, sai, d dovrebbe essere normale.
Uhm, io, essendo molto abitu esatto, io essendo molto abituato a viaggiare, ehm, sono uno di quelli che arriva, si mette nella lounge con calma ed è uno degli ultimi della fila ad entrare, cioè proprio con calma perché comunque mettersi in fila, entrare prima, ehm, arrivare, allacciarsi le cinture è uno sbattimento.